4%もかかるんですか？すご すごい高いですね、それ。うんうん。<chuckles>
そうなそうなんですよ。なんか、そうなんですよ。か海外とかで使ったりとかしたらそれぐらい手数料かかっちゃうんだけど。
あ、いえいえ。ええええ。
うん。で、あの私たちのジョイントの口座は、その手数料がかからないやつだったんですね。だから、そっちの方にお金を移して、ええ、一緒に使ってはいたんですけど、うん、なんですけども、途中でなんかまあ、海外だったからか知らないですけど、主人の方がロックかかった、私はロックかかんなかったっていうわけなんですけど、私にしてみれば、いや、「ピンナンバー間違えたんじゃない？」って <chuckles> 思うわけなんですよ。つまり。
はい。 うんうん。あ、はい。 はい。 ええええ。 うーん、なるほど、はい。 あ。う。 確かにロックがかかるのっていう、ま、そういった原因も考えられますよね。うんうんうん。
そういうことですよね、そういうことですよね。うんうん。で、なので、いやちょっとピンナンバー間違えたんじゃない？って言ったら、「そんなことはない」というわけなんですよ。自分が間違えるわけがないと。
<chuckles> はい。 うん。ええええ。
もう言い張ったらもう、ね、しょうがないのでね。
ああ。 もうそうですね、それはもう分からないですよね。<giggles> うんうん。
もう、そうなんですよ。そうなんですよ。もう結局のところ、もう手数料の高い方の、ま、だからといって、どっかにまあ、一緒にお買い物をしたりとか、一緒に食事とか行ったりとかしたら、自分がカードを出したいんです。
ええ。 うんうん。 ええええ。 はい。 あ、<giggles> あ、そういうことだったんですね。<chuckles> なるほど。ええ、うんうん。
つまり。 そうなんですよ。だから、私のカードを渡したら、主人が、そのカードで決済すれば済む話なんですよ。つまり。でもそこに名前が書いてあるから、それはさすがに僕の名前じゃないだろっていうことで、自分のカードを出して、いないってなんかもう「かっこが悪い」と思ってるのかしら？おそらく。
うん。 うーん、確かに。 ああ。 うんうん。 ああ。まあ、でも、カードはなんか一応本人しか使っちゃいけないことにはなってたような気もしますね。名前が書いてある。うーん、まあ、そういった、ね、まあまあね、ご夫婦だからそこまでなんか別に不正な理由じゃないので、別に、ね、まあ、でもあのご主人の何ですかね、そういう倫理観とかそういったな部分でちょっと書いてるんですかね。うん。
うん。 ま、確かに。でも、一応夫婦ですしと思って。 ええ。 そうなんですよ。 そう。 そうなんですよ。そうなんです。そうなんですよ。それをですね、帰ってきまして、まあ、その主人の妹夫婦にその話をしたんですね。うん。そしたらそしたらもう妹夫婦が、え、ジョイントアカウントなのに、そんなの私のカード使えば良かっただけでしょって、もちろん妹言いますよ。
ええ。 はい。 ええ。 おお、はい。で、どうでした？ うん。 ふーん。